Ya, çok fazla anım var. Küçüklükten beri dizi izliyoruz. Televizyon kültürünün içine doğduk büyüdük, ya, mesela şöyle, evet, yani, tabii internet falan yoktu o zamanlar ondan şimdi böyle. Eee, bizim mesela şey, Kurtlar Vadisi ritüellerimiz vardı evde, işte, eee, evet.
Gerçekten. Değil mi? Ya, gerçekten. <chuckles> Eee, peki, eee, Kurtlar Vadisi haftada 1 kez yayınlanıyor ve uzun bir dizi sanırım değil mi? Bayağı bir birkaç sene sürdü mü?
Evet. Evet, evet. Tabii canım, sinema filmleri falan bile çıktı onun. Yok işte, ya tek bir adam gidiyor Filistin'in bütün, iii, iç sorununu falan çözüyor. Yani böyle bir şeyler var.
Ya. Hı. <chuckles>
İşte, eee
İlk gördüğünde ne hissetmiştin? Yani, ııı, s seni sarmış mıydı, merak etmiş miydin yoksa işte büyükler izliyor, ben de oradayım gibi mi izlemiştin?
Mecbursun, büyükler izliyorsa mecbursun. Ben ne anlayayım iç savaştan, ben ne anlayayım mafyatik ca sı ya zaten 10 yaşındayım anladın mı hiç hiçbir şey yok.
Haklısın. Gerçekten. <chuckles> Biraz anlatsana, böyle ilk Kurtlar Vadisi sizin eve girdiğindeki ortam neydi?
He he. Bizim eve girdiğindeki ortam müthiş komikti bu arada, hani, çok saçma bir şey. Bak şimdi şöyle kış günü, bir kış gününü anlatıyorum. Kış gününü hatırlıyorum çünkü o komikliği illa hatırlıyorum. Bizim bir tane banyo sobamız var. Böyle herkes ıb şey böyle, eee, biz şe ıb d maşingadiyorduk ona tamam mı? Banyo sobası, işte, saunaya dönüyor banyo.
Nasıl olabilir ki? Hıh. Çok iyi. Hıh. Böyle füze adı gibi falan maşinga. Böy <chuckles>
Ya, ya, şeye de maşinga deniyor bizim orada ya bu i içinde işte ekmek mekmek pişirdiğin sobalara da maşinga derler bizim orada mesela. Ne
Ha, şeydir markadan gelen bir esintidir belki, kuzine sobalar gibi işte, evet.
Olabilir. Evet, evet, olabilir. Neyse işte, herkes sırayla, bu herkes dediğim, işte, 2 kuzenim, eee, ondan s 2 kuzenimi net hatırlıyorum, dayımları hatırlamıyorum mesela. De işte annem, anneannem, dedem, ben bak 5 kişiyiz, belki misafir gelirse o onu onun kafası kuru ama ya, o niye bizde yıkansın? <chuckles> Şey düşün, işte soba var, sobanın üstünde asla vazgeçemediğimiz mandalina kabukları bilmem ne, herkesin kafası y yaş, eee, şey
Hımm. Çok iyi. <chuckles> <chuckles> Çok iyi. O! Çok iyi. Banyoda banyolar yapıldığı için mi herkesin
Tabii, aynen, aynen, herkes, dedem bir yerde yatıyor, ze bütün şey, kumanda onun elinde asla kimseye de vermiyor. Öyle de bir şey. Ondan sonra küçükler yerde oturuyor büyükler işte koltuklarda oturuyor. Dedem zaten bir koltuğu böyle zaptetmiş. işte Kurtlar Vadisi başlıyor dı dıdı dı dıt diye böyle, işte, o onu asla unutmuyorum yani çok saçma ama asla unutmuyorum. Kurtlar Vadisi denince benim aklıma ilk, hani, çocukluğumdan öyle bir anı gelir. Tabii
<chuckles> Anladım. Hı hı. <chuckles> Anlıyorum. Peki oradaki karakterler nasıldı? Böyle sert mizaçlı mı, kurt falan, vadi işte mafya gibi ak ııı, düşünüyorum ben. Eee, böyle sevimli, şakacı tipler var mıydı?
Sert. Tabii tabii.